Sì, sì, sì, sì, guarda mi mi hai fatto sentire coccolata, ascoltata, capita e se potessi darei un abbraccio <chuckles> e veramente ti ringrazio col cuore, queste parole mi sono servito tanto, mhmm, e magari era proprio quello di cui avevo bisogno, quindi veramente ti ti ringrazio tantissimo, sei stato veramente prezioso
Bene.
e <chuckles> grazie davvero. Mhmm, ti ringrazio e se ho co sicuramente se dovessi avere bisogno ti ti ti sc ti scriverò, mi metterò in contatto. Grazie veramente.
Sono felice di averti aiutato, per me è sempre un piacere e ti ringrazio per avermi consultato. Rimango comunque a disposizione, se vorrai anche in futuro.